Bạn ơi, thực sự ấy, ừ, là trước giờ mình cũng đã lập, ừm, ra những cái khoản chi tiêu hàng tháng của mình rồi, rất là rõ ràng, thực sự là như thế. Mình sẽ ừ, sẽ có những cái khoản tiết kiệm này, có những cái khoản mình cần chi này, là những cái tiền cố định các thứ ấy, mình lập ra hết. Đó, mà nó chỉ sát sao ở trong cái khoản đó thôi chứ nó không có dư dả ra một tí nào cả, thực sự là như thế. Mà á ừm, vừa tuần trước đây thôi là mình vừa ngã xe. Trời ơi! Là nói chung là cơ thể người của mình nó cũng không có không có trầy xước gì nhiều, nên chỉ là là ừm, ừm, ừm, đó, nó cũng không nặng quá, nhưng mà chiếc xe của mình ấy bạn, trời ơi, nó nát nó nát ở đằng sau sau xe luôn, và ở đằng trước cũng thế, mà xe mình cũng vừa mua chứ. Đấy! Ờ, ờ.
Sao thế bạn ơi? À, cũng rất là tốt đấy nhỉ. Ừm, mình hiểu. À, rồi nha. Sao nè? Ừ. Trời ơi! Ừ, thế thì may ha. Ôi giời ơi! Ôi! Thế là phải tốn tốn tốn khá là nhiều tiền để sửa chữa ha?
Đúng rồi! Đấy, mà mình nói á là chiếc xe của mình bây giờ cũng cũng đến để đến nơi, ơ, sửa chữa rồi, nhưng mà mà bây giờ mình nghe giá tiền là mình nản luôn, đó, cũng phải tầm, ờ, ờ, 5.000.000-7.000.000 đấy. Đó, mà mình
À, mình hiểu nha. Ừ, thế hả? Ôi! Quá là trời nhiều luôn á!
Ừ, là phải thay thay hết những cái mang ở trên xe ấy, để cho nó mới lại ấy bạn. Đó, cho nên là cũng cũng nhiều tiền, mà mình nói đấy là cái tiền của mình nó cũng không có một cái khoản nào cho cái chi phí bất ngờ này cả. Đó, ơ ừ, cho nên là, ừm, bây giờ mình cũng bế tắc lắm. Ờ, cái khoản tiết kiệm mình thì cũng không bao nhiêu hết á, mình mới chỉ cho vào cái khoản đấy thôi, tại vì mình cũng đặt ra cái mục tiêu là, ờ, sắp Tết mình cũng chi tiêu nhiều, mình mới chỉ có bỏ hai hai ba triệu thôi à. Đó, bây giờ lại, ừm, lại cũng thiếu, cũng là gấp đôi đấy. Mà bây giờ mình cũng không biết n vay mượn ở đâu mà, ừm, ơ, tìm hỗ trợ từ gia đình thì dạo này gia đình mình cũng hơi khó khăn, mình cũng ngại cái vấn đề đấy ấy bạn. Đó, bạn có thể đưa cho mình một vài cách được không chứ mình bế tắc quá.
Ừm, mình hiểu. À, rồi. Ừm, mình hiểu rồi. À, OK. À, rồi nha. Ừm, rồi, nghe tình hình huống của bạn xong thì, ờ, mình rất là đồng cảm với bạn luôn ấy, bởi vì là thật ra cái chuyện mà bị đâm xe, bị tai nạn xe thì đâu ai muốn đâu. Nhưng mà may may mắn trộm vía thì lại ít nhất cơ thể bạn là, ờ, không xây xát gì, đúng không? Mà thôi thì mình cứ nghĩ một cách tích cực đó chính là "thôi, của đi thay người" bạn ạ. Đó, ờ, nghĩ như thế này cho nó nhanh, ờ, cho cho nó đơn giản ấy. Thì về cái vấn đề này của bạn, trước khi mà mình có thể đưa ra, ờ, những cái gợi ý hoặc những cái lời khuyên nó có thể phù hợp nhất cho bạn ấy, thì mình sẽ muốn hỏi bạn vài câu nha. Thì như bạn nói rằng là cái chi phí đấy là chi phí là từ 5.000.000-7.000.000 rồi, và nó vượt quá cái khoản, ờ, tiết kiệm của bạn, thì không biết rằng là cái chi phí này mà mình có thể, gọi là, trả thành nhiều đợt không ha, hay là phải trả hết một lần?
Ừm, đúng rồi, trộm vía. <laughs> À. Ừm. À, tại vì cái chỗ, ơ, sửa xe của mình ấy, thì nó không phải là sửa xe của cái hãng đó. Đó, ờ, ừm, cho nên là, kiểu như là, chỗ sửa xe, ừm, tư mà người ta mở ra người ta sửa thôi ấy. Đó cho nên là mình đâu có quen biết người ta đâu mà người ta cho mình nợ. Đó, mà sắp tới đây cũng một tuần vừa qua rồi, là người ta cũng gọi mình vừa hôm qua luôn ấy. Vừa hôm qua người ta gọi là: "Ờ, em ơi xe em xong rồi đấy, em, ơ, à, đến đi", xong rồi gửi hóa đơn của em là hết, a, 7.000.000 đấy. Trời ơi, mình ngớ người luôn. Thế là hiện tại bây giờ mình cũng đang không biết là vay mượn ở đâu đây, mình cũng đang rối rít lắm.
À, rồi. Ừm, mình hiểu. À, cũng đúng ha. À, rồi. Ôi giời ơi! Trời ơi! Ừm. Rồi, mình hiểu rồi nha. Thế coi như là xe này là chắc chắn là mình phải trả luôn rồi. Bởi vì là người ta đã sửa xong rồi mà, đúng không nè? Ô kê, thế không biết rằng là cái cái khoản mà tiền sửa xe như thế này, nếu mà tính so với thu nhập thu nhập hàng tháng của bạn ấy, thì nó chiếm khoảng độ bao nhiêu phần trăm ha?
À! Ui, ôi, bạn ơi! Chắc là tầm á, 50%-60% đấy. Tại vì lương mỗi tháng ừ, lương mỗi tháng của mình có hơn 10.000.000 một chút. Ờ, tùy từng tháng, có tháng thì mình bị hao hụt, có tháng thì thì thì nó cũng cao hơn một chút nhưng mà, kiểu như, nó khô nó không cố định ấy bạn, mình làm việc tự do mà. Đó, ừm.
Ồ! Cũng đã rất là nhiều đó. Ừm, mình hiểu. Ừm, ô kê. Rồi, mình hiểu. Ừm. Thế thì không biết rằng là, à, những cái chi phí cố định của bạn, tức là hiện tại này, bạn, ờ, cái chi phí cố định này, hoặc ờ, tức là, chi phí cố định thì nó đang chiếm bao nhiêu phần trăm này? Và hoặc là có những khoản nợ hay là khoản, à, cho vay nào mà bạn cần phải ưu tiên phải trả trong cái tháng đó không ta?
Ừm, ừm, ừm. À, đây, ví dụ như là mình có 10.000.000 mỗi tháng, đúng không? Thì riêng tiền phòng của mình là cũng đã là 3.600.000 rồi, bây giờ mình ở một mình bạn ạ. Ừ, đấy, 3.600.000 tiền phòng, điện nước cộng vào rồi đấy. Rồi tiền ăn của mình mỗi tháng chắc cũng là 2.000.000 đi, là cũng gần 6.000.000 rồi, ừ, cho là 6.000.000 luôn. Thế là, ờ, còn những cái chi phí ví dụ như xăng xe rồi còn lại là, ờ, đôi khi là mình cũng phải nộp tiền học, tại vì cuối năm ấy, mình cũng phải đi phô-tô, xong rồi nói chung tất cả mọi thứ cái khoản đó, mình cho vào là chi phí học tập của mình là trong tầm 1.000.000 đổ lại. Đó, là cũng phải, à, 7.000.000 rồi, thế là 10.000.000 bây giờ lại còn 7.000.000 thì bây giờ còn mỗi 3.000.000 như thế thì lại lại lại đôi khi là có những cái chi phí phát sinh ấy thì mình cũng không rõ và mình cũng là một người rất là hay mua đồ. Á, mình mua đồ nhiều lắm, <laughs> chắc là 3.000.000 đấy có có khi là theo tùy từng tháng là nó kiểu như là mình săn sale ấy, đó, nó gần hết ba triệu đấy luôn bạn ơi.
Ừm, mình hiểu. À, ô kê. Ừm, rồi, mình hiểu. Ừm, rồi. Ờ. Ừm, mình hiểu. À, rồi. Ừm, mình hiểu. À, ô kê. <laughs> À, rồi. Ôi trời ơi, thế coi như là cũng là một người rất là ham đam mê shopping ha. Ừm, vậy thì mình mình nghe qua như thế này thì, ờ, cái tình hình này của bạn là, nói chung là nó cũng nan giải đấy. Bởi vì tiền thì cần phải trả luôn mà cũng chưa biết là phải lấy từ đâu ra. Ô kê. Thế thì cái khoản tiết kiệm của bạn như bạn có chia sẻ thì bây giờ nó chỉ rơi ra được khoảng một nửa thôi mà, đúng không? 2-3 triệu gì đó, rồi nha. Thế thì bây giờ, ờ, nghe tình hình của bạn xong ấy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ có một vài cái gợi ý, một vài cái lời khuyên như thế này. Thật ra thì, ờ, trong lúc hiện tại tình hình hiện tại như bây giờ này, bạn là người cần giữ bình tính bình tĩnh hơn bao giờ hết nha, bởi vì có nhiều đúng rồi, ờ, trong những cái trường hợp mà ví dụ bị đốc thúc trả trả tiền như thế này này, thì nếu như mà mình không giữ được bình tĩnh ấy, thì sẽ dễ rơi vào cái bẫy là, kiểu, ờ, đi vay nóng tiền để trả cho nhanh nhanh chóng chóng ấy, hoặc là có những cái quyết định tài chính nó vội vàng. Và thật sự thì việc này có thể nó giải quyết được tình hình trong lúc đấy thôi, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ có cái hệ quả nhất định, cho nên việc cần làm bây giờ là bạn hết sức bình tĩnh. Ờ, bạn nếu như mà bạn cảm thấy rằng là chưa thể bình tĩnh nổi, rồi là vẫn còn rối não ấy, thì bạn hãy cứ bây giờ là hít thở thật sâu đã, hít thở thật sâu, cứ ngồi khoảng độ 5 phút cũng được. Bây giờ mình rà soát lại cái suy nghĩ của mình, thậm chí là mình có thể lấy giấy bút ra nha, mình ghi lại tất cả là xem hiện tại mình đang có bao nhiêu tiền này. Rồi các khoản mà mình có thể có thể lấy ra là những khoản nào, tổng cộng hết là bao nhiêu, rồi là, à, những khoản đấy bây giờ là còn thiếu bao nhiêu, trước tiên là mình cứ phải rà soát, hoạch định lại một lượt đã. Bạn thấy cách này như thế nào? Nó sẽ giúp bạn giữ được bình tĩnh á bạn.
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi bạn ạ. À, thế á? À! À! Ừm. Ờ, đúng thật bạn ơi. Khi mà bạn nói là nghĩ đến những cái khoản, à, là vay thẻ tín dụng ấy, thì mình cũng nghĩ đến cái trường hợp đấy như bạn nói luôn rồi ấy. Đó, tại vì mình bế tắc quá mà, mình cũng rối rắm quá mà. Đấy, ờ, mà mà người ta cũng gọi giục mình là, ờ, đến lấy xe rồi. Đấy, cho nên là cũng cũng lo lắng là khẩn cấp quá thì mình cũng phải đi vay mượn ở ở đâu đâu đó. Ờ, chắc là bây giờ mình cũng sẽ phải nên bình tĩnh trước nhỉ, chứ không á, mà quyết định vội vàng đôi khi sau này mình lại, ờ, thiếu tiền xong rồi lại phải, à, vùi đầu vùi tai vào trả nợ thế thì chết nhỉ.
Ừm, mình hiểu. Trời ơi, mình hiểu mà. Ừm, rồi. Đúng rồi nha. Đúng rồi đó bạn ơi. Bởi vì là cái việc, ừm, thật ra là vay thẻ tín dụng thì mình cứ coi đấy là một cái phương án, gọi là, phương án dự phòng, nhưng mà chỉ khi nào mình không thể nào tìm ra phương án nào khác thì mình hãy cân nhắc đến cái phương án đó. Bởi vì là nói thật nha, vay thẻ tín dụng thì cái lãi suất bình thường, tức là bạn sẽ phải trả lãi suất, đúng không nè? Rồi là trả lãi có thể rằng là mỗi tháng người ta chỉ, ờ, bắt bạn là trả ít một, ít một thôi. Nhưng mà nếu như mà tính d nhiều ra, ví dụ như bạn trả trong vòng độ 6 đến 12 tháng đi chẳng hạn, thì cái khoản lãi đấy nó là quá trời luôn. Cho nên là cái việc này mình chỉ hãy đưa làm một cái phương án dự phòng khi mà không có cái phương án nào khả thi hết nha. Rồi, ờ, cái việc thứ hai nha, thì bây giờ bạn sẽ có thể rằng là bạn đi đàm phán lại với bên nó, gọi là, bên, à, bên sửa xe, xem là có thể rằng là cho mình lùi lại cái thời gian là, ờ, gửi tiền được không nè. Ờ, trong cái thời gian như thế này thì bạn có thể là viết giấy cho người ta, gọi là, giấy thanh toán chia làm bao nhiêu đó, rồi là bạn cũng có thể là, à, cam kết này, rồi thậm chí là đi lên, ờ, công an phường đi chẳng hạn, công chứng để cho người ta thấy được cái sự chân thành và, à, rõ ràng rằng là bạn sẽ trả tiền. Thì, à, bạn có thể thử cách này xem thế nào, bạn thấy thế nào? Bạn thấy sao?
À. À, mình hiểu. Bên sửa xe. Ừm. Ừm, ồ, lúc đầu mình cũng e ngại cái vấn đề đấy đấy bạn ạ. Mà đúng thật, khi mà mình có một cái sự chân thần chân thành ấy, thì, ờ, tại vì mình cũng đang là sinh viên năm cuối mà, mình cũng đâu lấy ra nhiều tiền quá đâu. Mà bây giờ nó là chi phí bất ngờ ấy, mình cũng nên bày tỏ cảm xúc cũng như là có một cái gì đó nó phải chắc chắn phải trả tiền cho họ, họ cũng là mưu sinh mà, nhỉ. Đó, nên là họ nghi ngờ thì mình cũng cũng thấy đúng thôi. Và khi mà có giấy, có những cái, ờ, công a công an người ta công chứng vào đó thì người ta cũng sẽ tin tưởng hơn. À, mình hiểu rồi. Mình sẽ làm khi khi mà mình sẽ cân nhắc cái cái cách này, nó cũng rất là hay, bạn ạ.
À, rồi. Ừm, Mình hiểu. Đúng rồi nha. Đúng rồi á. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ô kê nè, ờ, nói chung là, à, ừm, bạn có thể thử cân nhắc xem như thế nào. Nhưng mà trong cái trường hợp tức là, bây giờ mình nghĩ xa hơn một tí đi. Trong trường hợp là người ta không đồng ý cho mình là trả chậm hoặc là trả làm nhiều đợt thì mình nghĩ rằng bạn nên cân nhắc đến việc là, ừm, bây giờ là có thể tìm đến người thân và hoặc là họ hàng để có thể, gọi là, vay một ít tiền. Bởi vì nếu như mà tính ra nha, bây giờ bạn đang có 2.000.000 đến 3.000.000 trong tay mà bạn chỉ cần vay khoảng độ 4.000.000, đúng không nè? Thì là bạn sẽ đủ để trả tiền cái xe rồi. Thì thực ra 4.000.000 nó cũng không phải là số tiền quá lớn, nhưng mà đương nhiên không phải là số tiền nhỏ rồi. Thì, ờ, như bạn có đề cập đó chính là gia đình của bạn hiện tại, ờ, về vấn đề kinh tế nó đang không được, ờ, ờ, tích cực cho lắm, thì bạn có thể cân nhắc đến việc là vay họ hàng, hoặc là bạn bè, ờ, hoặc cũng có thể chia nhỏ ra là bây giờ bạn có 3 người bạn, thì bạn vay mỗi người 1.000.000 đi chẳng hạn. Đó, xong rồi bạn cũng hãy đề cập rằng là tình hình của bạn bây giờ nó là là là đang như thế. Bạn không thể nào rút ra được và bạn sẽ, ờ, cam kết rằng là sẽ trả trong vòng thời gian nào và đương nhiên rằng là mình đã cam kết rồi thì mình phải cố gắng nè. Rồi sau khi tất cả mọi chuyện, ờ, làm xong một cái, thì mình nghĩ rằng là bạn cũng nên ngồi lại và vạch lại cái kế hoạch, tức là xây lại cái quỹ khẩn cấp theo từng bước nhỏ, thì làm sao là ít ra mình cũng phải có một cái quỹ, gọi là, dự phòng cho những cái việc, gọi là, bất ngờ. Ví dụ như là đây, tai nạn này, ốm đau, bệnh tật này, đây gọi là quỹ khẩn cấp. Thì đó, bạn cũng nên xây thêm một cái quỹ này nữa. Bạn thấy thế nào?
À. Ồ. À. Ờ, đúng thật bạn ơi. Khi mà xảy ra một cái gì đó thì mình mới nghĩ đến những cái vấn đề đấy, là mình cũng mới dự trù được, đấy. Cho nên là bạn nói thì mình cũng thấy rất là đúng, mình ờ, mình cũng nên vay mượn bạn bè một chút thay vì vay mượn ở những cái thẻ tín dụng các thứ thì nó cũng lãi rất là cao. Đó, và đôi khi thì mình trả chậm nó cũng không hay. Và á, ờ, ờ, thời gian tới khi mà mình có lương thì mình cũng sẽ bỏ ra tiền lương đó mình, à, trả cho họ cho cho bạn bè mình cũng được mà. Xong rồi mình cũng sẽ, ờ, sắp xếp lại chi tiêu sao cho nó hợp lý. Cảm ơn bạn rất nhiều, gợi ý rất, rất nhiều những cái cái góc nhìn mà mình thấy là, ờ, nó rất hữu ích với mình đấy. Cảm ơn bạn nha.
Ừm, hiểu. Đúng nha. Chính xác á. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi nha. Ừm, không có gì nè, mình rất vui là mình có thể giúp được bạn nha. Chào bạn.
Ừm.